Sono sono fastidiosissime.
Vabbè là, mhmm, ci sta nel senso, sono portatrici anche di malattie importanti.
Eh sì, che poi non so non so che utilità abbiano pere sai abbiamo detto l'ape po impollina impollina, e altri altri animali hanno altre funzioni. No, per esempio che ne so, magari
Mh. Mh. Sì, no ci ho pensato pure io ma non non ho mai avuto una risposta né dalla scienza né nel mio piccolo, non non non lo s
Eh. Quello è proprio un animale cioè un insetto, ehm, inutile, inutile e fastidioso, sì. Però sicuramente un un'utilità ce l'avrà ce l'avranno le avranno anche loro. Bah.
Fastidioso. <chuckles> esatto. No veramente non so che funzione potrebbe avere, mhmm. Mhmm. Mhmm. Es brancoliamo nel buio. <chuckles> Utili a fare perdere la pazienza, questo sicuramente. <chuckles>
Nelle i non <chuckles> Eh sì, eh sì, a farti dormire, ehm, notti sì.
Mh. Male. <chuckles> Sì, sì, non lo so io l'unica cosa che penso, mhmm, di questo animale è che, b boh, probabilmente se non esistesse molte malattie, tipo la febbre gialla o altre tipi di, mhmm, febbri non si sarebbero diffuse così. Quindi sì, per loro è un altro concetto. Era bravo! Mh. Per loro nutro altri sentimenti, se devo essere onesta.
E Eh sì, la malaria, no, c'era la malaria prima anche. Sì. Eh sì, sì, io pure, fatti t ti io io io io pure l'ho premesso. Dico lì non mi farei non non u non mi farei scrupolo se le le annientassero da dalla faccia della terra. Sì.
<giggles> Ah, 1 alla volta, esatto, esatto. Condividiamo questo o questo fastidio, non chiamiamolo odio, ehm, nei confronti delle zanzare. Fastidio molto, sì, sì, sì, sì.
E se nessuna <chuckles> No, no, odio odio no, però fastidio sì. Sì. Poi c'è stato tipo quando è stato, tipo, 3, 4, 5, anni fa, mio figlio non era abituato, l'ho dovuto portare al pronto soccorso, eh, perché s'era sformato, cioè aveva de t tipo se 'na mattina s'è svegliato, aveva la faccia deformata. Era pieno di pie pieno di morsi, di cosi, e quindi, già non mi stavano simpatico non mi stavano simpatiche prima; da dopo quell'episodio ehm, sì, è peggiorata la situazione. E va bene, ti ringrazio, a te, e ti auguro un buon proseguimento di di giornata. Ciao.
Mh? Ah Ah, pazzesco. Mh. Sì, sono pericolosi Anche peggio. <chuckles> Ti ringra anche io per questa conversazione. Anche a te, cia